بالضبط، وفكرة إن هي ثقافة دي ده أنتِ يعني أقول لِك إيه؟ فعلًا، فعلًا هي هي عشان تفهمي ثقافة شعب لازم تعرفي لغت لغتُه لأن اللغة دي هي الوسيلة اللي بتنقل لِك ثقافتُه، هو هو هي ثقافته دي متّرجمة في إيه؟ أو مكتوبة في إيه؟ أو مكتوبة بإيه؟ مكتوبة باللغة بتاعتُه، فمثلًا أنا لو عايز أعرف الفن بتاع الدولة ديّة آآ، أعرف ثقافتهم، أعرف آدبهم.
إمم. مهم جدًا. بالضبط. آه. أيوه صح، آه، إمم. عاداتهم وتقاليدهم. آآ
مكتوبة، متسجلة باللغة بتاعتهم، الآداب بتاعتهم وكده، كُلّ كُلّها مكتوبة، فلاز وكان والإنجليزي والإنجليزي على فكرة لأنها لغة أولى على مستوى العالم و وفي كتير من الدوّل بتتكلم، فهي مهمة مش مش لغة هامشية برضه، لغة كويسة. آه.
طبعًا. إمم. امم. مهم جدًا، آه. حتى لو في لغات تانية يعني بلاد بلغتها ال اللي هي الأصلية مش الإنجليزي، فبرضه هُم بيبقى عندهم لغة الإنجليزي مهمة جدًا بيتعاملوا بيها مع ال البلاد التانية يعني.
آه، إح بالضبط. إحنا هنا في مصر بنع يعني المدارس بتع كانت بتعلّمنا من البداية من أول أولى ابتدائي لحد يمكن جامعة، مادة الإنجليزي دي مادة معانا على طول، مادة اللغة دي، وفي ثانوي وفي كُلّه، بنتعلِّمها، بس أنا كنت طبعًا يعني معلش كنت خ خيبان فيها شوية <chuckles> عشان كده يعني اضطريت آخد كورسات شوية بعد عشان أتعلمها كويس.
آه، بس يعني وأنت في رحلة التعلّم دي بقى، في مواقف مثلًا محرجة قابلتك، يعني تكون كده يعني مواقف آآ، ساعتها كانت في الوقت ده محرجة بالنسبة لك؟
ياه! كتير. ما هو علشان أنا برضه كان ز آه أُمّال إيه يعني، إن أنا كنت مثلًا أقف مع حد بيتكلم إنجليزي و وأحاول يعني أجاريه وكده هُم بيبقوا سُراع شوية، لأنه هُم دي لغتهم، فكنت ساعات ما بافهمش هوعايز إيه، ف فأرُدّ على حاجة إزاي أنا ما فهمتهاش؟ فهو كان يقول لي: wow! يعني إيه <whistles> اللي أنت بتقوله ده؟ عايز يقول لي أنت إيه اللي أنت بتهبّبه ده بالمصري بس <laughs> بس إيه يعني كان ب <laughs> آه، هو بيقول لي إيه إيه اللي أنت بتهبِّبه بس بيقولها wow! wow! كده حاجة يعني راجل منبهر يعني أنت بتقول إيه؟ ياعمي، يا عمي أنا سألتك عن حاجة أنت بت فبنطلب منه إنه هو يعيد تاني فبيعيد واحدة، واحدة فباجيب وباتكلم. فدي كانت مواقف ب يعني أنا كنت باضحك على نفسي فيها طبعًا، بتبقى محرجة. يعني الرجل بيسألني على البوسطة مثلًا بتاعة مكتب البريد، عايز يروح مكتب البريد مش عارف يعمل إيه، فأنا دلّيته على الحمَّامات اللي كانت موجودة في ش في آخر الشارع. يعني <laughs> كويس يع
قابلتك مواقف محرجة. آه. طبعًا. إمم. آه. <laughs> بس مش عارف يوصلها لك، <laughs> بيقولها بطريقته. <laughs> أيوه، تمام. إمم. <chuckles> إمم. آه، أكيد. <chuckles> إمم. أيوه، أيوه، كويس. <laughs> يعني أنت أهو دليته على حاجة وخلاص. <laughs> <laughs>
عملت نفسي فاهم وقلت له، بس ال يعني في الآخر واحدة، واحدة هو خ خلي بالِك ده أنا هنقول لِك معلومة حلوة والله عن الناس دي على فكرة، الناس دي صبورة، الناس ب خاصةً إن الناس اللي هُم بتوع اللي بيتكلموا إنجليزي والناس اللي من بريطانيا وأمريكا، ب على فكرة بيقدّروا الناس اللي مش بيتكلموا اللغة بتاعتهم، وبيحترموهم وبيحترموا على فكرة الإيه؟ اللكنة بتاعتهم، أصل أنا لمّا أنا كمصري آه.
اتصدم أكيد. <laughs> اتفضل. إمم. آه. إزاي طيب؟ آآ، وضّح لي كده النقطة دي.